Egal ob es jetzt dazu dient, den Lehrer, äh, zu beeindrucken oder dich selber, ich denke, das gibt einem so ein gewisses
Mhm.
<chuckles> weißt du, so 'ne so etwas Gewisses, so dass man jetzt sagt: „Okay, jetzt zeige ich's ihm oder jetzt zeige ich's mir selber, ja, dass ich's besser kann.“, und dann wird man einfach besser. Weißt du, man wächst über sich selber hinaus. Deswegen denke ich, es ist schon wichtig, im Leben zu versagen, damit man einmal die Schattenseiten sieht. Ja, genau, ja.
Interessant. Mhm. Ja, mega spannend. Ja, da so sieht das bestimmt nicht jeder. Also, das ist ja wahrscheinlich dann so der ich sage mal, der beste Fall, wenn Leute das dann sa sehen von wegen: „Okay, ich lasse mich jetzt nicht unterkriegen. Im Gegenteil, jetzt wachse ich über mich hinaus und zeig's dir,“ so, ne, und eigentlich dann ja aus Schwächen ja auch 'ne Stärke werden kann. Ich, äh, glaube aber ich glaube, das ist irgendwie schon wichtig, wenn jetzt jemand so gar keine Unterstützung hat und n nur so Niederlagen kommen. N ich glaube, das ist schon wichtig, so wenigstens 1 Person zu haben, die so an einen glaubt und so einem zumindest mal sagt: „Jetzt mach doch mal, probier doch mal noch mal das,“ oder so. Ähm, ist wahrscheinlich auch sehr charakterabhängig, ne? Du bist vielleicht 'ne Person, die fühlt sich dann eher so angespornt und motiviert und ja, andere ziehen sich vielleicht eher so in ihr Schneckenhaus zurück, ne? Könnte ich mir auch vorstellen.
<chuckles> Ja. Mhm. Genau, mhm. Mhm. Genau, ja. Mhm. Bi bist du eher der Typ, der sich zurückzieht, wenn etwas schiefgeht, oder suchst du sofort nach Lösungen?
Ja, also, ich würde schon sagen, dass ich mich erst mal zurückziehe im Sinne von: „Ich will da nicht gleich mit allen so drüber sprechen.“ Ich will das dann schon erst mal für mich so 'n bisschen sacken lassen und reflektieren. Aber dann also, wenn das jetzt was war, was mir wirklich wichtig ist oder war, dann gucke ich schon so: „Okay, und wie kann ich das jetzt irgendwie drehen? Woran hat's jetzt gelegen und wie kann ich jetzt da irgendwie entweder das doch noch schaffen oder in 'ne andere Richtung gehen?“ Aber dann also, wenn mir was wichtig ist, dann habe ich schon auf jeden Fall auch so diesen Ansporn, das dann irgendwie möglich zu machen und dann auch daraus zu lernen, aus dem, was passiert ist so, ne?
Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm, ja genau. B also, bei mir ist es
Ja, wie machst du das denn eigentlich, dass du dich dann selber so motivierst, wenn du so 'ne Niederlage hattest?
Ja, also, bei mir ist das eigentlich beziehungsweise war total situationsabhängig. Zum Beispiel, ähm, als ich neulich ein wichtiges Projekt verbockt habe, äh, habe ich erst mal so komplett dicht gemacht. Natürlich, man hinterfragt sich selber: „An was lag es? An was hat's gelegen? Was hat man falsch gemacht?“ Aber danach habe ich gemerkt, dass ich dadurch noch mehr Zeit verloren habe.
Hm. Mhm. Okay.
Ich denke, es ist auch wichtig, ähm, die Dinge nicht nur in sich selber zu verschließen, sondern auch seine Gedanken, ähm, mit anderen zu teilen. Ähm, ich denke, dadurch bekommt man eine gewisse Re Retrospektive, ähm, wo man besser Lösungen finden kann, als sich nur damit selber zu beschäftigen.
Mhm. Ja.